Fíjate que traigo un tema que que ya ya noté que me está causando dificultad. He notado que me cuesta me cuesta y me es difícil decir que no cuando, pues cuando me piden un favor, ¿no?, cuando me piden un paro como decimos acá coloquialmente, eh, y mira que no sé si esto se deba a que a mí de chiquito me ay me enseñaron el el el el a ayudar al prójimo, ¿no?, a hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Y eso digo para bien o para mal, pues a a así soy y así he sido. Pero ahorita estoy viendo como que me está jugando en contra y te lo comento porque siento que alguna gente ya se, eh, ya me tomó la medida y ya se empezó a aprovechar de mí a que yo, este, les tiendo la mano y me agarran el pie. Y eso también te digo, de me enseñaron de desde de chiquito y también en la iglesia, ¿no? El ama a tu prójimo como a ti mismo y hacía mucha labor social y esto y lo otro. Y y y y por algún motivo no lo sé, eh, pues, ay, y el tema es, o sea, yo creo que es eso, que llegan y piden un favor y este, bueno, sí, sí, sí, incluso he dejado de hacer co he dejado de traba de de de trabajar en Yo trabajo sobre proyectos y si no hago esos proyectos, si no le avanzo, pues e el pago se ve mermado, ¿no? Entonces a veces he dejado de hacer mis cosas por ir a hacer este, muchos favores de de dar raites, de ayudar con mudanzas, incluso dar raites a otras ciudades. O sea: "Dame raite a una ciudad que está, no sé, a 150 km". Ahí voy y los llevo y luego regreso, o sea, favores de de todo tipo que tú te quie te quieras imaginar. Entonces a mí me gustaría aprender a poner esos límites, a decir que no, este, de una manera asertiva, de manera positiva y que y no sentir culpa porque: "Ay, ¿porqué dije que no?". Entonces me gustaría, este, saber tu opinión, tu consejo para que me me apoyes con esto, ¿cómo ves?
Sí, sí. Claro, claro. Ah, Ajá. Claro. Oye, eh, una cosa, ¿quiénes son las personas que suelen pedirte esos favores?, es decir, en tu círculo cercano suelen ser, digamos, eh, familia, amigos, conocidos, ¿quiénes son los que te piden esos favores?
Mira que, este, generalmente, bu bu un grupo de, o sea, algunos amigos algunos amigos y también algunos familiares, ¿no?, eh, pues, mis hermanos también, pero con mis hermanos digo que: "Pues, no hay bronca", ¿no? O sea, son mis hermanos, y ahí, hay como que no no no pasa nada, pero sí algunos primos, primos hermanos míos que sí como siento como que, decimos por acá, como: "Que encajan la uña". Y y algunos amigos se se se me hace que son los que se aprovechan más. Este, en el trabajo también a veces se es sentado, pero ahí sí como que, sí he aprendido como a decir que no, por porque no tengo tanta bronca porque no hay, am, esa cercanía, ¿no?, e entre más cercanía como que, ah, me me cuesta más así difícil, este, decir el el no.
Ajá. Okey. Claro, claro. Claro, tiene sentido. Oye, y dime, ¿con qué tan seguidos?, es decir, ¿con qué frecuencia te llegan a pedir estos favores?
Pues mu muy seguido. O sea, este, o sea, hay, eh, por ejemplo, hay hay un amigo en particular que que ese loco, no sé. U no sé, una una, o dos veces al mes, sí sí pide así favores así mu muy significativos, ¿no? Y el hecho Tengo más de 30 años de conocerlo. Le he hecho a él infinidad de favores, innumerables, sin exagerar más de 50. Y favores así que digas tú, así medio pesar de hasta incluso de dinero, de esto del otro y dinero que ni me ha pagado, y creo que ni me pagará. O sea, de todo tipo.
Ah, okey. Sí, sí. Oye, eh, pues, fíjate, creo que me creo que mencionas algo que es muy, muy importante, que es como esta sensación de culpa, ¿no? Creo que cuando cuando de repente te ves en la necesidad de decir no a personas que son muy cercanas, ¿no?, que es como dices, la las este la familia o los amigos, que es como una segunda familia en ocasiones, ¿no?, cuando eres muy cercano. Sí, se se puede llegar a sentir, y creo que es algo general. Creo que a la mayoría nos pasa que llegamos a sentir como esta culpabilidad del decir: "Híjole, no, este me pidió esto, y no le pude ayudar en ese momento", ¿no? Este, y pero, eh, creo que es algo curioso que deberías considerar, que en realidad en en nuestros círculos, en en cualquier lugar, si somos muy honestos, eh, siempre las personas son muy abusadas. O sea, son muy, muy inteligentes, y suelen este como tentar el terreno, ¿no? Es decir, te piden te piden una vez una cosa, te vuelven a pedir otra, y con el tiempo se van dando cuenta de que dicen: "Ah, mira", como que honestamente, que si le si le estoy pidiendo constantemente, y me dices sí, sí, sí, este pues me voy colgando más, ¿no? O sea, siempre va como escalando más. Creo que en en ese sentido sí sería muy bueno como que el el el que consideres que no es o sea, no no tendrías por qué sentirte mal también de decir no, cuando di cuando dices: "Oye, no te estoy diciendo no, porque porque realmente no desee ayudarte, sino porque también estarías descuidando algo que es importante". O sea, como estás diciendo tú en en este caso tan importante como el decir tu trabajo, ¿no?, decir: "Oye, e es e e estoy generando menos dinero por ayudarte". Y y no deberías sentirte mal por por, este, por ¿cómo se llama?, por por ser honesto y decir la verdad.
Ujú. Así es. Ujú, ujú. Así es. Así es. Claro, claro. Ah, sí. Ujú. Sí, fi fíjate que sí, este, pero por algún motivo, no sé, por qué me me cuesta, me cuesta trabajo. Mira que esta persona a la que te dije ahorita que que te puntualicé que me pide muy seguido. Hace poquito bueno, ahora el mes pasado que fue mi cumpleaños, me pidió un favor, y que le dije que no, pero me sentí culpable. Es por eso que quiero aprender eh, fue mi cumpleaños, no me habló en mi cumpleaños, tenemos más de 30 años que nos conocemos. Él, eh, él ha estado, mm, infinidad de de de cumpleaños míos, así celebraciones con grupo norteño y todo, y aquí y allá y grande. Él sabe cuándo cumplo años y todo, y y y y ciertas veces me ha hablado: "Eh, feliz cumpleaños". E esta vez ni siquiera un mensaje tan seco como de feliz cumpleaños en WhatsApp, nada, nada. Me habla 3 días después, y yo cuando me cuando me hablaba. Ah, mira. Me va a decir que se le pasó o algo así, y no, me dijo: "¡Hey, qué onda!, ¿cómo estás?, bien, bien, aquí mira, dándole". "Qué bueno, qué bien". "Oye", o sea, ya después del del saludo prefabricado. "Oye, fíjate que necesito un un paro", me dijo: "Necesito un favor". Este: "Traigo unas multas ahí que, eh, para que me eches la mano". Yo conozco un regidor que que que viene a visitar al ayuntamiento, muy buen amigo mío. Estuvo con mi hermana en la escuela. Bueno, lo conocemos de chiquito. "Oye, para que me eches la mano con el regidor ahí para que para que me condonen, este, e e esos que me quite las multas, o de plano, o sea, pagar u u bien poquito por las multas. Yo sé que sí puede, y aparte traigo 2 permisos para unos eventos que tengo para fin de año para que me consigas, este, los permisos de prisión y vigilancia también pagando lo mínimo, y esto, y lo otro". Entonces, a mí me molestó mucho, o sea, ah, se tiró de mi cumpleaños, y no tuviste el tiempo para ni siquiera mandarme una nota seca que dijera, feliz cumpleaños. Pero aquí sí te está dando el tiempo para algo que sí tú quieres que sí te te urge, y que te resuelva. Entonces yo le dije: "No, le dije no te puedo echar la mano". "Pero, ¿cómo?", me dijo. Este: "No, es que la verdad, este, ahorita no la llevo bien con él. Ay, tuvimos como unas diferencias". Pura mentira, ¿no?, fue una mentira piadosa ahí. "Oye, pero si vi un evento en sus redes sociales, vi que tú sí, sí, sí, hace unos sí, sí, estuve ahí yo, pero justamente ahora a principios del mes", le dije: "Tuvimos una bronquita ahí y la neta no te puedo echar la mano". "No, no, no", este: "No puede ser, no me digas eso, no, pues que no". Entonces, eh, ah, le dije que no, pero justo cuando colgué al tiempo dije: "Y qué gacho fui", más allá de que él no me marcó. ¿Qué me costaba? Pues, yo sé que si le hablo a aquel bato de volada le hace el paro, que le digo que va de parte mía, yo sé que sí, sí. Entonces, me sentí esa culpa de que de de por qué no le ayudé. Entonces, digo yo, eh, me gustaría este, porque yo tenía digo con justa razón de haberle dicho que no, estaba molesto, porque oye, no tuviste tiempo para para felicitarme, pero sí tienes tiempo para pedirme favores, lo que sí te conviene. Digo, pues, quiero yo aprender a decir que no, y y y quedarme sin culpa. Y si quiero ayudar, o sea, lo que dicte mi corazón va a decir sí, que sea así, y si y sin reproche. Y si es no, pues, quedarme tranquilo.
Okey. Sí, sí. Pues creo que fíjate, creo que tú mismo te has dado cuenta, que la situación es que en esta amistad que mantienes, aunque es una amistad de muchos años, de cierto modo, eres Si si te das cuenta, está un poco desbalanceada. Eres el eres tú el que entrega más en la amistad, que tu que tu compañero. Entonces Sí. Entonces creo que aquí lo que tú deberías considerar es: "Oye". Sabes que ni siquiera se tomó la molestia para algo algo que, pues, si si si tienes una amistad eh, amistad tan ce tan cercana, el ni siquiera haberte mandado una felicitación el día de tu cumpleaños, ni siquiera, este, por lo menos en el saludo te hubiera te hubiera felicitado como tú mismo lo dices, pero no lo no lo hizo. Entonces quiere decir que básicamente a mí me da la impre me da la impresión, de que de que básicamente, este, te llama casi que como diríamos, ca cada que trae el chamaco atravesado, ¿no? Entonces Sí Ent sí entonces creo que creo que aquí es como tú también deber deberías, este, ver las cosas con claridad y decir: "Oye, como que, en en la amistad realmente creo que siempre estás tratando como de sacar ventaja, ¿no? O sea, de tratar de que yo te ayude cada que se te ahora sí, de que se te atore el chamaco", ¿no? Y, este, y y creo que me me parece que, no deberías no debes sentirte mal por eso, pues, porque, es decir, es bueno es bueno poder ayudar a otros también, pero creo que siempre tiene que haber un balance. Es decir, no llegar a desqui a descuidarte a ti mismo por ayudar a otros, sino que dices Y y cuando lo hagas, o sea, cuando E en esta ocasión creo que no debes sentirte mal si no quisiste hacerlo por lo mismo, porque dices: "Oye, creo que que me se está viendo muy desbalanceado la la, este, ¿cómo se llama?, la nuestra amistad cuando tú nada más básicamente me llamas cuando n cuando necesitas que te ayude en algo, ¿no?, cuando necesitas que te resuelva algún problema". Entonces no deberías sentirte mal y creo que también debes considerar que dices: "Cuando cuando decidas ayudar", el decir, ¿sabes?, este, para que por lo menos, vayas con tú, tú ya muy consciente des decirte a ti mismo: "Voy a hacer eso, voy a brindar esta ayuda sin esperar nada a cambio. Es decir, lo voy a hacer, porque me nace ayudar, simplemente".
Ujú. Así es. Ándale. Ándale, así es. Así es. <chuckles> Así es. Claro, claro. Así es. Así es. Claro, es Totalmente, totalmente.
Sí, como: "Quiero, quiero tengo ten tengo el deseo de de de ayudarte por la amistad, por cualquier motivo o circunstancia, ¿no? Y t y tratar de decir: "Bueno, a mí me gusta, soy soy una persona que que g regularmente está disponible", ¿no? Pero creo que es bueno también el el que comprendas que no está que o o sea, que tú que tú mi te te digas a ti mismo: "No está mal el decir no, cuando sé que por ayudar a esta otra persona voy a descuidar algo que es muy importante también para mí".
Así es. Oye, este me me me me parece muy bien, este, cómo lo estás planteando. Me me gustó mucho. Lo voy a tomar, créeme que lo voy a tomar en cuenta tal cual, sobre todo para aprender a, este, a a decir que no y sin culpa. Sinceramente, muchas, muchas gracias por escucharme y por este por este consejo. Te lo agradezco en verdad.
Sí. Eh Sí, me ha dado mucho gusto, eh, ayudarte y pues recuerda que no, no es malo establecer límites. Es algo también sano.